बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा कमाल का है आपका भी म्यूज़िक का टेस्ट मुझे तो ये भी लग रहा है हो सकता है आप गाती भी हों खैर, वो तो एक अलग बात हुई। तो अ, आख़िरी में ये पूछूँगा कि देखिए एक प्लेलिस्ट वो होती है अ, जिसे आप अ, मूड के हिसाब से सुनते हैं और एक प्लेलिस्ट वो होती है जो सुन के आप अपना मूड बदल लेते हैं, यानी कि बुरा फील हुआ तो ये गाने सुनूँगा और अच्छा फील हो जाएगा। तो म आपकी प्लेलिस्ट के कुछ ऐसे चुनिंदा गाने मुझे बताएँगे कि जो दुःख में आप सुनती हैं, खुश होने के लिए और खुशी में आप सुनती हो और भी खुश होने के लिए?
उम, हुँ, हुँ, हुँ। अ, देखिए अगर वैसा बोले तो देखिए उम, खुश ही हैं और खुशी होने के लिए देखिए जैसे कि अपना अ, जो पहले के जो ना ओजी 90 अ, मतलब 2000 के जो गाने थे कजरारे हो गया या फिर अपना व्हेयर द पार्टी टु नाइट हो गया और ना नच बलिये जो कि अपना क्या कहते हैं अपना बंटी और बबली का था सो गाना। हाँ जी, वो हो गया और भी मतलब जो उस समय जो मतलब जो ख़ास करके जो पार्टी टाइम ड लेवल के जो स गाने थे ना, वो गाने मुझे लगता है कि अगर मैं सुनती हूँ खुश हूँ तो और भी खुश हो जाती हूँ ख़ास करके। अ, और एक है कुछ मतलब रोमांटिक सॉन्ग भी होते हैं, मतलब उनको सुनकर भी मतलब कभी-कभी खुश हो जाती हूँ, जैसे कि यूँ ही रे है अ, डेविड का गाना है अ, तो वो है और एक अगर मैं अ, बीच में देखिए जो 2000 में जो रीमिक्स थे, पहले जो 1980s के गाने के जो रीमिक्स थे आओं हाँ, एक बार परदेसी नहीं अ, मतलब कह दूँ तुम्हें है और एक अ अ, तो वैसे वाले गाने मतलब प्लेलिस्ट में आते हैं मतलब ख़ासकर की तो उस मूड अच्छा और हो जाता है। अ, अब रहयाक अब खाओ जो ख अगर इन केस मूड डाउन है अ, मतलब दुःख भरा है तो मुझे उस समय देखिए मैं अ, डेफिनिटली देखिए अ, मौसम भी अग मौसम के ताल-मेल के हिसाब से सुनती हूँ। देखिए अगर बारिश वाला मौसम तो ये बारिश के जोस गाने जो दो रिलेटेड होते हैं जैसे कि बरसो रे मेघा हो गया या फिर ताल के रिलेटेड जो सॉन्ग्स हैं। और एक है मुझे देखिए एक डॉक्टर्स रीमिक्स बोल के एक है अ, उसका जो अ, फ्यूजन होता है गानों का मतलब मुझे उसके ख़ास करके वो भी प्लेलिस्ट में शामिल है मेरे, तो उनका भी जो प्लेलिस्ट होता है, वो सुनकर मेरा मूड अच्छा हो जाता है। जी।
<chuckles> बंटी और बबली जी, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ओह, यस, यस एक परदेसी मेरा दिल ले गया। <chuckles> मतलब ओह, हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी।